Viele gehen ja gerne spazieren, einfach nur, um irgendwie die Landschaften sich anzuschauen. Und, ähm, da ist immer spannend zu hören, ob jemand mal was sehr Spannendes, Eindrückliches gesehen hast. Und da wollte ich dich mal fragen: „Was ist so die eindrücklichste Landschaft, die du je gesehen hast?“
Also, die schönste und beeindruckendste Landschaft habe ich in Norwegen erlebt.
Oh, okay.
Ähm ich bin sehr häufig in Norwegen gewesen und, äh, zunächst mal haben mich da da an der Westküste die Fjorde begeistert, ja?
Mhm. Was war das genau? Warum haben die dich so begeistert?
Na ja, das sind so Eindrücke weißt du, du fährst da an der Westküste vorbei und dann hast du 'ne Kurve und da tut sich wieder so ein riesen Fjord auf, umgeben von ganz großen Felsen äh, von Gebirge. Äh, das ist eine ganz, ganz eindrückliche Landschaft. Ich habe 1 Woche gebraucht, äh oder ich habe mir 1 Woche Zeit genommen, um die gesamte, äh, Westküste abzufahren bis hoch zu den Vesterålen. Das ist die Inselgruppe über den Lofoten, also, über dem Polarkreis noch. Und die ganze Zeit, äh kommst gar nicht voran, weil die Landschaft einfach so eindrücklich ist. Man hält immer wieder an.
Boah. Mhm. Boah. W warum genau ist die so eindrücklich, wegen der Größe, den Farben, die Natur? Was ist da genau, was dich so dabei anspricht?
Ja. Äh, es ist einfach diese mächtige Natur, diese gewaltigen großen, äh, Felsen, dann diese tiefen Fjorde, das tiefblaue Wasser da unten, was man dann sieht, nicht? Äh, das ist einfach äußerst beeindruckend. Aber es gibt noch mehr in Norwegen, äh, was ich außerordentlich erstaunlich fand. Äh, ich bin dann auch mal über die Hardangervidda gefahren. Das ist so 'ne Hochebene, die ist 1.200 m hoch. Und, hm, das ist ist so 'ne Landschaft, also, sehr, sehr groß, also, mehrere Quadratkilometer, äh, nur Felsgestein, ähm, Felsblöcke und so 'ne Fjell-Landschaft, so nennt man das. Das sind also, 'ne Fjell sind Moose und kleine Büschel, die so die diese ganzen Felsen, äh, bedecken, ja?
Mhm. O was ist das? Boah. Das ist ordentlich. Und was ist Fjell? Ah, okay, ja.
Und das Faszinierende ist, wenn du da aus'm Auto steigst, dann hast du das Gefühl, als wenn du in so einem völlig schalllosen Studio bist, ja.
Ah, weil da einfach die diese der Moos, die ganzen Schallwellen absorbiert oder weil da so wenig los ist?
Genau. Also, es ist absolut kein Schall da, äh, kein Widerhall. Du sprichst und du denkst: „Hey, das ist ja toter Raum hier“, ne? Äh, du mer
Boah. <chuckles> Wie fühlt sich das an? Ist das interessant? Gefällt dir das, diese Ruhe oder ist das schon 'n bisschen komisch?
<laughs> j ja, das ist erst 'n bisschen komisch, dass man denkt: „So, habe ich kein Gehör mehr?“ Ja, du hörst ja normalerweise immer irgendwas, ne? Äh, aber wenn mit einmal nichts, 0,0 ankommt, dann denkst du: „Also, irgendwas ist hier verkehrt, ne?“ Äh, und ich habe es erst in dem Moment registriert, als 'ne kleine Maus so von einem Busch zum nächsten gelaufen ist und, äh, gepiept hat, ja?
Ja. Ah, wow.
Äh, in dem Moment habe ich gemerkt: „Hallo, <laughs> es gibt ja doch Geräusche hier“, ja? Äh.
Aber da muss die ja ziemlich nah an euch vorbei, äh, gehüpft sein, bis ihr die überhaupt gehört habt, oder?
Ja, so 1 1/2 m ist sie vorbeigezischt, ne, und hatte dabei gepiept, und da habe ich gemerkt: „Hey, ja Gott, kann ja doch hören”, ne? Ähm, aber, äh, ich bin den ja noch weitergefahren das war 1, 2 Jahre später, bin ich dann hochgefahren zu den Westeralen. Das ist eben 'ne Inselgruppe an der Westküste und f äh, schon über dem Polarkreis hinaus, und da wohnt ein Frau äh, ein ein Freund von mir, der ist vor Jahren dahin ausgewandert. Und der ist Kapitän auf einem Postschiff da oben, ja, und der hat auch noch ein Fischerboot, und ich bin natürlich auf beiden mitgefahren, aber das Eindrücklichste war, auf dem Fischerboot, da sind wir spätabends gegen 23:00 rausgefahren aus dem Hafen, äh, und es war da die Mitternachtssonne. Hast du davon schon gehört?
<chuckles> Oh, okay. Oh, spannend. Und, ne, was ist denn 'ne Mitternachtssonne, wie äh, was was bedeutet das?
Ja, also, zu dieser Jahreszeit geht die Sonne in Norwegen gar nicht unter, ja?
Ah, okay.
Durch die Nacht, wenn man sie überhaupt so nennen darf, die ist vielleicht 2, 3 Stunden, dann wird's 'n bisschen dunkel, und ansonsten ist es immer hell. Und wenn du, äh, dann rausfährst und auf den Fjord und siehst dann die Sonne so durch diese Felsen die sind also links und rechts, dann siehst du diese gewaltigen, äh, Felsen, dieses Gebirge, äh, du bist auf dem Wasser und hinten ist dann diese rote Sonne, die man dann sieht, also, das ist das ist so faszinierend, dass ist kann man kaum beschreiben.
Wie fühlst du dich denn, wenn solche wenn du solche eindrückliche Sachen siehst? Hast du da 'n Gefühl von so, dass du so klein bist, oder fühlst du dich irgendwie mit der Natur verbunden?
Und Ja, beides. Das ist ja so, äh, eine Erhabenheit, die diese Landschaft ausstrahlt, ne? Die ist so souverän und so still und so schön und, äh, ja, da fühlt man sich dann klein, aber das Besondere war dann auch noch, wir haben denn, äh, gefischt, ja? Ich habe ja erzählt, das ist ja 'n Fischerboot, was er hat, und haben wir da so Pilgerangeln rausgehängt, also, da sind jetzt so 5 bis 10 Pilger dran. Weißt du, was es ist? Das sind so
Mhm. Ja. Ne, was ist denn 'n Pilger?
das das ist so 'n Silberstück und unten dran hängt so 'n Dreierhaken, ja, äh, und das lässt man dann mit der Angel runter und dann nicht nur einer, sondern da sind gleich 10 Stück dran, ne?
Ah, okay. Ah, also, da kannst du mehrere Fische mit einer Angel fangen.
Das ist korrekt, ne, und er hat also so 'n Fischfinder an Bord. Das heißt, man kann dann fahren und sieht tatsächlich, wo sind jetzt grad die großen Dorschschwärme, ne?
Ah, so 'n Radar für für unter Wasser oder was ist das?
Richtig, genau, und und Dorsche sind ja ziemlich große Fische und dann haben wir da geangelt und ich kann dir sagen, ich habe da bis zu 3 Fische gleichzeitig hochgeholt, ja?
Ah, cool. Boah, weil das so dicht ist an an Fischpopulation?
Ja, das ist äh, das sind Schwärme, nicht? Und wenn er wenn einer anfängt zu beißen, dann kommen die anderen gleich hinterher, ne? Äh, also, wir haben innerhalb von 2 Stunden, denke ich, bestimmt 50, 60 Fische gefangen, und äh, das Tolle war, wir haben den da auch gleich ausgenommen. Also, ich mache das nicht so gern, aber er kann das mein Freund kann das wunderbar, der hatte gleich d die ganze Einrichtung da an Bord, ne, so Edelstahlbleche und, äh, Behälter, da wird gekühlt und, und, und. Jedenfalls, äh, als wir dann die Abfälle über Bord geschmissen haben, ne also, weil alles, was da zum Fisch gehört, was du nicht brauchen kannst, das geht ja über Bord, und hey, du kannst dir nicht vorstellen, wie das aussah. Da kamen, also, Hunderte von Möwen u
Boah. <chuckles> Mhm. Wow. Oh, mein Gott.
ja, die haben natürlich sich um diese Reste gebalgt, ne? Äh, und jetzt musst du dir das Bild vorstellen, diese Mitternachtssonne, so 'ne rötliche Sonne, dann diese gewaltigen Gebirge und dann Hunderte von Möwen, äh, eingetaucht in dieses Sonnenlicht schneeweiße Möwen. Dann denkst du wirklich, äh, die Engel fliegen um dein Schiff. <chuckles>
Boah, das hört sich unglaublich spannend und, ja, fast unbeschreiblich an eigentlich, also, das kann man sich sehr schlecht vorstellen, ohne das selber bestimmt erlebt zu haben. Warum bist du eigentlich nach Norwegen? Nur wegen dem, äh, Freund von dir oder gab's auch andere Gründe?
Ja. Ja. Ja. Ja. Also, ich habe einma einmal den Freund dort, äh, der da wohnt in so 'nem alten, verlassenen Walfischerhafen. Äh, der ist da früher mal hin als Hippie und ist denn da geblieben, hat seine Frau kennengelernt, die ist dort Lehrerin und, äh, ja, das ist 'n ganz anderer Menschenschlag, das ist 'ne ganz andere Landschaft, äh, da gibt's also keine Bäume mehr da oben, ne, ja, da gibt's also nur noch Büsche und Rentiere <chuckles> ist so 'ne ganz andere, äh, Lebensweise auch. Aber wie gesagt, es gibt diese Postschiffe und es gibt ja Hunderte von kleinen Inseln, und der norwegische Staat, der fährt die auch umsonst an, damit diese, äh, Inseln bewohnt sind, also, wie so 'n, äh, Postbus kannst du dir das vorstellen, fahren diese Schiffe hin und her, ne?
Ja. Mhm. Ah. Kann man da auch so quasi wie auf 'm Bus wirklich auch ja, so 'ne kleine Reise machen, um 'ne andere Insel zu besuchen, oder ist das nur für so Pakete und ah, okay.
Ja. Ja, äh, gar kein Problem, aber wenn die zum Beispiel dann, äh, auf der Insel dort irgendwo, äh, 'n Garteninstrument brauchen, also, äh, 'n Werkzeug oder so was, ja, dann steigen sie auf so 'n Schiff und fahren dann zum nächsten Ort, äh, und holen sich das da raus und fahren mit dem nächsten Schiff wieder zurück. Das ist wie so 'n, wie so 'ne Linie, die man einrichtet wie so 'ne Postbus-Linie, ne?
Ja. I ich will gar nicht wissen, wie kostenaufwendig das für Amazon ist, dort Pakete auszuliefern.
<chuckles> Ja, aber es scheint kein Problem zu sein, ne, aber, äh, Norwegen ist ein reiches Land, die können sich das leisten, ne? Ähm, aber es ist beeindruckend, also, mich haben diese Leute dort fasziniert, also, auch von ihrer Kultur, ihrer Mentalität, aber es ist natürlich insbesondere auch diese Landschaft. Äh, ich bin da mehrere Wochen dann geblieben, weil ich noch 'ne Arbeit fertig schreiben wollte, und, äh, ich habe zu dem Zeit noch 'n Studium gemacht und musste meine Abschlussarbeit da fertigbringen. Und dann habe ich da in so 'm alten, verlassenen, äh, Fischerhaus gewohnt, äh, mit 'nem alten Holzofen, <chuckles> aber, äh, was dort war, das ist Internet, ja? Äh, du hast auch da oben 'ne gute Telefonverbindung, du hast Internet, du hast alles, was du brauchst, ne ähm, also, im Gegensatz zu uns in Deutschland, äh, ist das denn doch da etwas anders. Da ist also auch bis in die letzte Faser des Landes 'ne gute Verbindung.
<chuckles> Das stimmt, ja. Mhm. Boah. Ach krass, okay. Ja, brauchen die auch, wenn man ja so abgeschottet ist teilweise voneinander, muss man ja irgendwie noch kommunizieren können. Ich glaube, deswegen netz setzen die wahrscheinlich viel da rein. Du hast auch was über die Einheimischen geredet gibt's da so 'ne ganz besondere Begegnung, die du hattest mit jemandem, wo du so sagst: „So, boah, das ist bis heute noch wirklich in meiner Erinnerung geblieben?“
Ja. Mhm. Ja, äh, es ist so 'n besonderer Menschenschlag da oben. Die sind eher wortkarg, äh, die wirken auf'm ersten Moment verschlossener als bei uns, obwohl die Deutschen ja nun auch keine Kinder von sind so, ne? Genau, äh, aber da oben im Norden ist es, äh, fast noch mehr, aber wenn man denn mal mit denen in Kontakt ist und, äh, m m m man trinkt auch ganz gern mal einen zusammen, ne, äh, da hast du Freunde fürs Leben, <chuckles> ne, äh
Okay. Genau, und die Deutschen sind ja auch sehr verschlossen. Das stimmt. Ja. Ah, und dann öffnen die sich beim Trinken?
äh, ja, wenn man da mal, äh, abends so sein Walfleisch d die jagen teilweise gibt's ja auch welche, die jagen aus Versehen mal so 'n kleinen Wal, ne, und die werden in kleiner Runde dann auch verzehrt, äh, und das wird ganz lustig dann, ne?
Oh, okay. Hast du dann auch Wal probiert dort?
Ja, ich habe es auch mal probiert, ja, also, ist nicht unbedingt jetzt das, was ich immer brauche. Nein, gar nicht, ne, äh
Wie wie ist Wal? <laughs> So schrecklich.
Ja, also, die sagen dann: „Okay, das war jetzt Beifang”, denn Walfang ist ja verboten und das auch gut so, ne? Ja, äh, also, noch scheußlicher schmecken da die Möweneier, äh, die man da irgendwo, äh, rausholt. Die sind irgendwie widerlich, ne, aber wie gesagt, wenn man dann in dieser tollen Landschaft unterwegs ist, da hat man sowieso 'n ganz anderes Lebensgefühl, ne?
Mhm. Oh, okay. Ja, schon viel näher an der Natur, und, äh, würdest du sagen, auch so was wie 'n Gefühl von Demut teilweise?
Absolut. Ja, absolut, also, wenn man diese Größe sieht, diese Riesenberge, äh, da fühlt man sich ganz klein, ne, und, äh, dann ist man dankbar, dass es einem gut geht und dass die Welt so schön ist. <chuckles>
Ja. Ah, du bist ja wirklich, äh, davon am Schwärmen. Hattest du mal überlegt, vielleicht dort zu leben, oder hast du das auch mal getan?
Äh, also, ich bin schon 'n paar Mal für längere Zeit da gewesen, auch in Schweden ja, Schweden gefällt mir auch sehr gut, ähm, ich mag diese Einsamkeit, diese Ruhe, äh, und auch die könnte man sagen, die Ausgeglichenheit der Menschen, ja? Äh, von der Lebensqualität, von der Zufriedenheit der Menschen, die da leben, habe ich den Eindruck, dass die wesentlich zufriedener sind als wir, ja, äh, hier in diesem Land, ne?
Mhm. Ah, okay. Woran liegt das, denkst du?
<sighs> Frage mich nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß
Weil es ist ja so 'n bisschen schon wettertechnisch vor allem Schweden so 'n bisschen bedrückender, viel dunkler teilweise, ne, oder nicht?
Ja, ja, es ist lange Zeit dunkel, auch in Norwegen, also, wenn dieser Sommer vorbei ist, äh, dann ist auch mehrere Monate dunkel, ja, und damit muss man auch umgehen können, aber die haben das da unten gelernt, ne das geht, ne? Also, f also, ich hab's genossen, also, diese Ruhe da zu haben, ne? Äh, du merkst es einfach, wenn du wieder zurückkommst in unser Land, ähm, äh, wie wie schnell das ist hier wie schnelllebig, wie hektisch, ne?
Mhm. Das stimmt, ja. Würdest du anderen raten, auch mal dorthin zu fahren oder vielleicht sogar komplett auszuwandern dorthin?
Ne? Ja. Also, wer mal richtig abschalten will, mal runterkommen möchte, der sollte unbedingt da hinfahren.
Gibt's da irgendwelche be besonderen Orte, die du auf jeden Fall empfehlen würdest, wo man auf jeden Fall hingehen müsste?
Ja. Alle. <laughs>
Alle. Okay, nicht schlecht. Hat sich auch echt spannend angehört echt schön. Das das muss man selber mal definitiv erleben. Vielen Dank für deine Einblicke.
<chuckles> <chuckles> Ja, schö hat mir Spaß gemacht, dir das zu erzählen.